Ama mesela, bir, sarı bir pantolon giyeceğim zaman düşünüyorum birkaç defa. Alıyorum, almıyor değilim. Alıyorum, yani. Hani turuncu alıyorum, sarı alıyorum, yeşilin, mavinin, pembenin, kırmızının tonlarını alıyorum. Her renkten morlar, eee, lilalar. Yani her renk, tonda. Eee, hatta Picasso tabloları gibi karışık desenli
Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sen anlatırken çiçek bahçesi, eee, gibi de geldi aslına bakarsan, eee, bu güzel renkler, lilalar.
eee, şeyler de alıyorum Eee, alıyorum. Eee, mesela pantolon kesim modeli, kesimi, eee, var klasik çok, ııı, giydiğim. Yani, benim fiziğime o kesim yakıştığı için hem boyumu, eee, kısa göstermediği hem de, işte, rahat ettiğim bir kesim. Ondan buldum mu mutlaka alırım. Onun da, eee, bu, dediğim gibi, biraz pamukluya yakın, artık çok %100 pamuk bulamıyor bulunmaz. Zaten ütülemesi de çok zor. Eee, benzer, eee, yakın kalitede almaya çalışıyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
Eee, o kesimde olsa bile biraz, ııı, polyester ağırlıklıysa almam asla. O da
Anladım. Anladım, anladım. O da dikkat ediyorsun, yani, bunlara da. Peki, sence herkes kendine yakışanı mı giymeli? Çünkü kendi vücuduna uygun girin giyinmeye çalışıyorsun. Toplumdan da beklentin bu mu yoksa istiyorsa, ne istiyorsa onu giysin mi diyorsun?
Elbette. Hı hı. Tabii ki. Yani, bilmiyorum görsel olarak yakışanı giymeli bence. Tabii ki, hani, renk seçimi, model seçimi, eee, kesimi, tarzı ya o, yani, ııı

Eee, var, ııı, ama ondan ben vazgeçtim.
<giggles>
Hatta, şey, çok şakası yapılıyordu. Böyle, bir süre, işte, hani, ofise, işe gitmeyen, evden çalışan ya da, işte, eee, giyim, eee, sıkıntısı olmayan, işte, ve özellikle yeni çocuk büyütüyor olan, <chuckles> aynı zamanda spor salonuna giden, sabahlarında en az en az 1 saat, işte, spor salonunda <giggles> vakit geçiren anneler kıyafeti, eee, işte, gym'de giydiğimiz taytın üzerine bol bir tişört. <giggles> Iıı, o ta uzun tayt değil bu arada, hani, biraz daha kısa bir tayt. İşte, şey, eee, altında da spor ayakkabılar, yani, milli kıyafetimiz olmuş gibi bir şey olmuştu. Yani pikniğe de gitsem onu giyiyordum. İşte, yürüyüşe de gitsem zaten spor kıyafeti. Eee, spor yapmak için giydiğim kıyafet. Evin içinde de, eee, benzer, onun rahatlığındaki kıyafetleri giyiyordum ve, eee Tabii, ondan ben kurtuldum ama tekrar başlarsam, o rahatlığa alışırsam diye
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Rahatlık. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. <giggles>